Sí. Entonces, sí es importante, saber también, eh, valorar los momentos, por ejemplo, con amigos, que tienes que que, ser consciente, de que no siempre van a estar ahí. Tienes que saber aprovechar, este
Que tienes, claro. Hay momentos. Exacto.
Sí, la verdad, es que eso, a mí sí me ha servido. Siempre ser, este, consciente, y saber de dentro de lo posible, hacer un tiempo para el trabajo, eh, para el teléfono, también. Lo he ocupado para el trabajo, también es una realidad. También luego, por eso es difícil desconectar, pero pero también saber, que tú tienes derecho a darte un espacio, para poder, este, pues, ahora sí que, estar con tu vida, con tus amigos, con tu pareja.
Claro. Sí, sí, sí. Dejarlo digital, ¿no? O sea, vivirlo, normal. Por así decirlo.
Sí, o sea, es es difícil, ¿no? Porque ahora sí, gran parte, yo creo, que de todas las personas, también ya está dentro del mundo digital, pero no por ello tienes que desconectar de la realidad. También es bueno que que, este, salgas a caminar un rato, que conectes con la naturaleza, que te des tiempo para ti, para, no sé. Para alimentarte, para hacer ejercicio, para descansar, inclusive. Porque hay muchas personas que no duermen, o que duerman mal, por estar jugando todo el día. Estar viendo series muy largas, como yo, luego, a veces. Pero, este, sí, o sea, hay que darse tiempo para todo, para poder tener un equilibrio, eh, como persona y, pues, ahora sí que, rendir en el día a día.
Exacto. Exacto. <chuckles> Sí, por estar viendo el celular, ¿verdad? Estar ahí conectados. <laughs> Claro.